देखिए, अगर अ, सुबह उठने को कहें सुबह उठने से लेकर कहें या फिर एक वातावरण के हिसाब से कहें, तो अ, तो अ, मतलब 100% है कि व गाँव का जो वातावरण है, वो बहुत शुद्ध साफ होता है, क्योंकि कम अ, कंपैरिज़न टू शहर, वहाँ पे जितने ज़्यादा पेड़-पौधे होते हैं, वहाँ पे उतना अच्छा वेदर होता है।
जी, जी।
तो हुँ
जी, जी, बिलकु बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात बोली।

देखिए अ, मैंने ये बताया कि मैं रात में थोड़ा लेट हो जाता है, पर मैं कोशिश करती हूँ जल्दी सुबह उठने की जैसे मैंने अ, कहा कि मैं प्रेयर के लिए उठती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है ऐसा रोज़ नहीं है कि मैं सो जाती हूँ। अगर किसी रात को बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया है। तो मैं थोड़ा 1-2 घंटा और सो लेती हूँ सुबह। पर 7 से 8 बजे से ज़्यादा मैं नहीं सोती हूँ सुबह और उसमें भी अगर सुबह वैसे अगर जब भी जब भी मैं मैक्सिमम अगर हफ्ते में 3 से 4 बार, वो जो मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। मैं उसके बाद अ, जि जिस दिन मैं नहीं सोती हूँ, है ना? उस दिन उस दिन पूरा दिन मुझे बहुत फ्रेश फ़ील होता है चाहे मेरी नींद पूरी हुई हो या नहीं हुई हो। तो ट्राई करना, अगर सुबह उठ के 1 बार अगर आप बाहर भी नहीं जा रहे हैं तो सिर्फ़ छत पे जाइए। जो सुबह की जो सुबह की जो सूरज की पहली रोशनी होती है ना, उसके साथ उसके साथ थोड़ा टाइम लीजिए। मैं नहीं कह रही योगा करिए एक्सरसाइज़ करिए आती है तो करिए, बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप सिर्फ़ वो हवा भी लेंगे ना क्योंकि आजकल ऐसा है हो गया है, कि हम उतनी मतलब हमें वो फ्रेश एयर और वो उतना अ, क्या बोलते हैं क्लीन एनवायरमेंट चाहिए होता है। हमारे लंग्स को चाहिए होता है। तो आप कोशिश करिएगा ऐसा आपको आपकी नींद पूरी नहीं हुई है ना तब भी आपको लगेगा ही नहीं कि आप थके हुए हों। और हाँ अ, बेसिकली अगर रात को नींद पूरी नहीं है अगर हमें टाइम मिलता है, तो दिन में आप 2 घंटे सो जाओ काफ़ी है एक एक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
जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही बात कही। जी। जी, जी, जो एक हाँ नैप का कल्चर है बीच में आप सो सकते हैं, अगर आपकी नींद सुबह पूरी नहीं हुई है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि सुबह उठते हैं जब हम बाहर निकलते हैं कई बार या आप बाहर नहीं निकल पाते हैं तो आप छत पे जा सकते हैं। तो उस समय का जो वायु होता है, उस समय की जो सूरज की पहली किरण होती है, वो बहुत ही आनंदमय होती है, वो बहुत ही तरोताज़ा करने वाली होती है, साथ ही साथ अगर आप कहीं पार्क में या गाँव में अगर रहते हैं विशेषता। तो गाँव में पक्षियों की वो चहचाहट आपको सुबह-सुबह सुनाई देती है, जिससे आपको और आनंद की अनुभूति होती है।